Tu sais quand je suis chez moi, j'ai l'impression de ne jamais, heu, finalement, heu, me me reposer et, heu, et tu vois, c'est, heu, c'est hyper paradoxal parce que, ben, heu, je fais en sorte que ma maison ça l elle soit la la plus accueillante possible, heu. Heu, j'ai j'ai réussi à créer des des espaces, heu, ben, de de de repos, heu, heu, vraiment, heu, vraiment marqués tu vois? On a un petit point lecture au coin du feu et tout, heu, heu, prévu on va dire pour, heu, heu, vraiment, heu, heu, en profiter avec mon mari arrivé le le dimanche, heu, après-midi. En tout cas c'était, heu, le fantasme qu'on avait, heu. Mais, heu, je suis, heu, absolument incapable, heu, aujourd'hui, ben, d'être, heu, chez moi, heu, en mode, heu, en en mode, heu, repos absolu je suis, heu, heu, ben au contraire en fait toujours, heu, toujours dans le speed, heu, heu, à vouloir, heu, bah, voilà, heu, heu, revenir sur certaines tâches domestiques. Bon, ben, ça tu vois, il y a au il y a il y a quelques obligations, heu, m m m mais, heu. En fait ouais non, être être à la maison et ne rien faire en tout cas, heu, me relaxer, heu, c'est c'est c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je sais pas si, heu, n ça ça ça ça t'arrive et si si tu as des conseils peut-être à me donner pour, heu, sortir un peu de, heu, voilà de de ce cycle parce que c'est, heu, c'est c'est p je trouve ça pas très très sain et c'est dommage parce que j'aimerais vraiment profiter, heu, on va dire voilà de de de de mon foyer. Je l'ai je le je le fais, heu, je l'ai fait en tout cas en sorte, heu, à ce que je puisse, heu, heu, me sentir bien et heu et et le fait de ne pas prendre ce temps ça me ça ça m'embête.
OK. Ouais. Oui. Ouais, bah j'imagine, bah, en tout cas, heu, effectivement, heu, alors merci de de me raconter, heu, cette histoire et de de m'accorder, heu, cette confiance. C'est vrai que, hem, je comprends complètement que ce soit frustrant, parce qu'effectivement, on se dit que, bah, la maison, l'endroit où où on vit notre petit cocon et justement, heu, bah, tu as fait en sorte que ce soit un cocon agréable et et relaxant. Bah, on s'attend à se dire, heu, voilà, heu, c'est c'est pour qu'on puisse, heu, se détendre et tout ça donc je comprends complètement ta frustration de de ne pas pouvoir. Et justement est-ce que, hem, je veux dire alors je sais pas si là c'est une maison, un appartement et depuis combien de temps, heu, tu es, heu, dedans, mais est-ce que c'était déjà le cas avant? Heu, tu as toujours eu du mal, heu, à à te relaxer, heu, chez toi ou est-ce que c'est vraiment là depuis pas forcément, heu, très très longtemps?
Mmh. Heu, non, écoute, ça a toujours été, heu, heu, ça a toujours été comme ça, heu, heu, heu. Disons que depuis qu'on s'est installés, heu, avec mon mari ben, dé déjà on était, heu, heu, en phase, heu, de travaux donc, heu, ben voilà la la la question ne se posait, heu, pas. Heu, nos week-ends, heu, nos soirs on les passait, heu, bah, voilà à à heu, en mode, heu, peinture et heu, voilà on s'est on on on n'était déjà pas dans cette dans dans cette optique-là, mais, heu, heu, plus le temps passe plus, bah, la la maison, heu, et heu, arrive, on va dire, sous sa forme finale et heu, et ça ça serait bon en tout cas aujourd'hui de d'apprendre à profiter on va dire du du fruit de notre travail et concrètement mon mari, heu, qui est pourtant hyper impliqué dans la vie, heu, heu, dans la vie du foyer enfin voilà i i heu, on se pose pas forcément la question de qui va cuisiner, heu, qui va étendre le linge et cetera. C'est le 1er qui voit la tâche, heu, il l'effectue et heu, et une fois qu'il a fait, heu, ce qu'il avait à faire, bah, voilà il s'assied, il lit un il lit un bouquin, heu, voilà son petit magazine, heu, et et il arrive à se détendre. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire ça? Ça je trouve ça, heu, assez, heu, hallucinant parce que enfin, voilà c'est pas une ques c'est pas une question de de déséquilibre de, heu, de de de la gestion des tâches mais, heu ouais.
Ouais. Il arrive à se détendre. Mais toi non. Ouais ouais, c'est vraiment, heu, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, hem, il y a i en comme si tu avais ce besoin entre guillemets de de «Toujours faire quelque chose». Après, j'avais quand même une question. Est-ce que toi tu passes, hem, par exemple, est-ce que tu travailles, heu, de chez toi? Est-ce que tu passes beaucoup de temps chez toi par rapport à ton mari? Ou est-ce que, heu, c'est à peu près équilibré quoi?
Mmh. Non et, ben, non justement, heu, c'est vrai que je passe, heu, beaucoup plus de temps à la maison parce que, heu, parce que je suis en télétravail et que c'est, heu, ben, tu vois c'est un peu un mode de fonctionnement aussi que que j'affectionne. Bah, heu, en fait encore une fois c'est paradoxal mais c'est parce que j'aime tellement être chez moi. <chuckles> Heu, que que du coup je je je j'apprécie on va dire ce, heu, ce ce cette flexibilité, heu, de de de travail. Et hem, et et en effet, heu, je j'essaye de faire en sorte que mon lieu de travail, heu, soit, heu, ben, heu, heu, bien bien rangé, bien ordonné pour, heu, ben, ne pas à à à me laisser déconcentrer, heu, heu, dans la journée, à me dire: «Ah bah tiens, heu, ah, bah, ça c'est sale tiens, si je passais un petit coup d'aspirateur?». Enfin voilà, c'est, heu, heu, quelque chose que j'essaye d'anticiper le soir et heu, le soir et les week-ends pour être certaine voilà de d'avoir un espace de travail ordonné, heu, le lendemain.
OK. Oui. OK, mais je pense que, heu, on a un petit peu cerné le problème. Enfin problème, c'est un grand mot. Heu, mais peut-être le fait justement que, ton lieu de travail, ce soit aussi ton lieu de vie, bah il y a plus cette difficulté justement à mettre une sorte de de barrière, de frontière et justement, bah, quand tu te mets potentiellement sur le canapé, tu te dis: «Ah bah je pourrais quand même peut-être continuer f à faire ci, à faire ça, dans même dans le travail et tout ça». Alors que quand tu es au bureau par exemple, une fois que tu as quitté le bureau, tu as quitté le bureau, tu vois? Tu retourneras le lendemain ou après le week-end et cetera. Donc c'est pas forcément la même chose. Il y a une vraie déconnexion. Alors que là vu que tu es chez toi de base et heu, c'est c'est pas paradoxal du tout, ce que tu dis, parce qu'effectivement, heu, c'est c'est bien plus agréable de, heu, j je je pense en tout cas de de travailler, hem, de chez soi plutôt qu'effectivement devoir, heu heu, se coltiner le métro, boulot, et cetera. Hem, mais effectivement, ça peut du coup amener potentiellement à à ce manque en tout cas de de limites et de frontières entre le vraiment, heu, ça, ça va être la partie travail et ça, ça va être la partie, heu, vraiment détente parce que c'est au même endroit quoi, tu vois?
Ouais. Ouais, mais tu vois c'est super intéressant ce que tu dis parce que je je j'avais jamais raisonné comme ça finalement. Heu, je voyais vraiment au aujourd'hui l'intérêt, heu, du du télétravail, heu heu, pour tout ce que tu viens de citer hein, éviter d'avoir, heu heu, à me coltiner les transports et cetera. Mais, heu, j'a j'avais jamais vu, heu, ça comme étant, heu heu, ben, un un un moyen de me maintenir presque dans un un état, heu, de, constant de, heu heu, de devoir rester professionnelle et de toujours, heu heu, de toujours être dans l'action pour, heu, pour pouvoir a av avancer et heu, ben, tu vois, maintenant que tu le dis. Je me dis qu'il y a peut-être, heu heu, quelque chose, heu, quelque chose à effectuer, heu, là-dessus, heu, et heu, histoire de vraiment marquer, heu, ben, cette, heu, ce ce cette frontière. Heu, et hem et c'est vrai que, tu vois, le le bureau que je me suis aménagé, heu, pour, heu, mon espace de télétravail. Aujourd'hui, tu vois, il reste ouvert aussi sur la cuisine et heu, peut-être
Ouais. OK, parce que justement, j'allais te demander, j'a j'allais te dire, heu, est-ce que tu as, heu, un endroit ou une pièce, même encore mieux spécialement, heu, travail, mais où c'est vraiment uniquement travail. Et si c'était le cas, justement, réussir à faire en sorte qu'à partir du moment où, je sais pas, par exemple à 17:00, tu quittes cette pièce, et bah cette pièce, on n'y repense plus. Hem, après, heu, enfin, avant le lendemain, tu vois, par exemple. Heu, ou parce que c'est vrai que si par exemple tu fais, heu, tu travailles dans le salon, ou tu travailles dans un endroit où finalement d ces pièces-là, ça va être des pièces de de vie, tu vois? Heu, bah ça peut te perturber encore plus parce que si tu es dans le salon et que tu te mets après sur le canapé, tu te dis: «Ah je pourrais peut-être me remettre derrière et continuer des trucs». Et et c'est peut-être c pour ça en fait tu as besoin de cette séparation, d'où, heu, potentiellement une pièce, heu, attribuée à ça. Pour réussir à te dire ensuite: «Une fois que je suis sortie de cette pièce, tout ce qui est travail reste dans cette pièce et ça n'impacte pas les autres endroits de de ma maison», c'est comme si finalement tu allais à ton bureau, heu, littéralement, tu vois, pour, heu, pour aller travailler. Et ensuite, bah, quand tu en sors, c'est comme si tu sortais du travail, c'est comme si tu prenais, heu, ton métro ou quoi. Sauf que là, bah, tu prends le couloir, potentiellement et heu, et le reste voilà tu y tu y tu y penses plus, heu, enfin en tout cas, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Heu, mais peut-être essayer ça pourrait être une bonne solution. Parce que du coup, quand tu te mets là, hem, pa par exemple encore une fois, heu, sur le canapé peut-être pour regarder une série ou je ne sais quoi, OK voilà en tout cas j'imagine qu'il y a des moments quand même où tu t'assois sur le canapé ou n'in ou même à un autre endroit, qu'est-ce que tu ressens vraiment, quand justement tu essaies de te poser?
Mmh. Ouais. Ouais. <chuckles> Oui, exact. Ça arrive pas, mais oui. <chuckles> Heu, ben, en en fait, heu, justement quand j'essaye de me poser, heu, tu me parles du canapé, heu, la dernière fois où je me suis assise, heu, devant le le canapé, je suis partie chercher les pommes de terre pour, heu, bah, voilà préparer le le repas du soir. Donc finalement c'était pas vraiment un moment loisir où vraiment j'étais en mode, heu, voilà dé détente à l'in intellectuelle. Non c'était, heu, j'é j'é j'étais en mode, heu, ordinateur multitâche, heu, qui devait, heu, faire quelque chose même si elle avait sa série en fond quoi. Donc, heu et mais mais tu vois tu as tu as tu as dit, heu, des des choses qui étaient vraiment, heu, très intéressantes. Heu, c'est que, heu, moi aujourd'hui, ben, mon espace de télétravail, heu, que je pensais plutôt bien aménagé, heu, heu. Finalement, en fait, il est visible depuis, heu, depuis depuis n'importe quelle autre pièce de de de ma maison. Heu, j'ai j'ai mon écran, heu j'ai mon écran fixe en fait, heu, qui, heu, heu que que qui qui me regarde et j'ai l'impression parfois peut-être qui me qui me juge, qui m'appelle et qui me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es pas, heu», alors que oui, bah, oui, ah bah, arrivée à 18:00 je pense que c'est tout à fait, heu, légitime de, heu, de de de quitter, heu, de quitter son travail. Mais, heu, mais effectivement en fait voilà je je suis, heu, encore, heu, en train de voir mon, heu, mon mon mon espace, heu, heu, de travail habituel, heu. Alors ça justement je te parle de l'écran, heu, j'ai j'ai trouvé une parade c'est que j'ai mis, heu j'arrive, heu, le le soir à mettre, heu, un tableau dessus. Donc du coup en fait, il di il il il disparaît visuellement. Parce que c'est vrai que la la pièce, heu, la pièce est pas fermée. Mais, heu, je pense qu'à terme il faudrait peut-être que j'envisage, heu, de, heu, de de de de de de fermer vraiment, de cloisonner réellement cette, heu, c cette pièce-là. Quitte à perdre, heu, un petit peu, heu, un petit peu d'espace. Mais, heu, mais de gagner en tout cas en confort, heu, en confort de vie. Parce qu'aujourd'hui, heu, on n'est pas forcément dans cette, heu, dans dans dans dans dans cette optique-là.
Oui. Ah vraiment, repos quoi. Oui, qui t'appelle, quoi un peu. Ah oui. Complètement. OK. Tu le vois plus, ouais. Bah en fait, je pense que c'est surtout après, effectivement, si tu veux faire, heu, hem, des des petits travaux et que et si ça peut t'arranger, heu, c'est vraiment le top. Après, effectivement, ça ressemble surtout actuellement à une sorte de de barrière et frontière psychologique plus qu'autre chose, tu vois? Heu mais effectivement, heu, vu -vu qu'on sent que que ça te travaille quand même, que ça te mine, heu, c'est c'est c'est vrai que c'est c'est assez important, finalement, que tu puisses, heu, trouver des moments où tu vas vraiment, bah, déjà profiter avec ton mari et où tu vas pouvoir, heu, justement, heu, aérer ton esprit et penser à autre chose pour justement pouvoir te relaxer et aussi pouvoir tenir sur le long terme. Parce qu'effectivement, heu, heu, à force, ça peut être, heu, vachement, heu handicapant, j'imagine, dans ton quotidien. Donc, heu, voilà, effectivement peut-être faire, heu, ce petit travail là, on va dire en tout cas pour commencer, et commencer à à vraiment refaire, heu, des petites activités, des petits moments de détente, heu, sans culpabiliser si tu ne fais pas autre chose. Parce que voilà, tu tu es humaine, tu as le droit de te reposer. Donc, heu, voilà, heu, commencer par ces petits tests-là et voir comment tu te sens et au fur et à mesure, heu, créer cette, heu, vraiment, heu, frontière entre le travail et la détente, quoi.
Il y a de ça. Ouais, mmh. Ouais. Mmh mh. Merci, c'est vrai <chuckles> Ouais ouais, bah, écoute, heu, franchement tu m'as donné une série de conseils, heu, bah, déjà, heu, un point de vue que je j'a j'avais pas o osé, heu, avoir, heu, et et tous tes conseils en fait ils sont super pertinents donc je vais, heu, je vais essayer de les appliquer dans, heu, dans ma vie et, heu, franchement merci beaucoup pour ton écoute.
Avec grand plaisir en tout cas et bon courage à toi.